Oh, gitu. Terus, masih ada cerita yang kayak gitu gitu?
Heeh. Masih. <laughs> Warna kan mukanya mirip, bedanya aku putih dia agak hitam aja, gitu. Heeh. "Ini, yang dulu ini ya?" katanya, "sama wali kelasnya," dibilangin, "Bukan, itu abang saya," katanya. <laughs>
Ya ampun. Oh. <chuckles> <giggles> Ya ampun, jeng ak tadinya malu ya, gitu kan, ibaratnya kan kalau ceritain, eee, kayak ibaratnya aib lah ya, maksudnya kan. Awalnya malu kan, kalau ceritain itu kan. <laughs>
Aduh. Mhm. Benar benar benar. Iya, kan. Awa awalnya malu, gitu kan, tapi karena, apa ya, kay kayaknya, eee, hampir setiap orang pernah mengalami itu, gitu ya. <laughs> Aduh. Favorit, udah ke mana-mana, pasti ceritain itu ya, pasti paling diingat kan, karena semuanya diingat. Nah, yang lucunya tuh temenku yang itu tuh, yang favorit itu tuh. Eee, aku kan mhm, si nomor 1, kalau ada apa, papan skornya dia paling tinggi tuh skornya. <laughs> Itu, eee, kasian banget, karena yang jemput kek eee, kakeknya kan. Jadi heeh, tiap anu kakeknya deh yang datang, jemput pake motor itu, Jet Cooled kalo gak salah nama motornya. Aduh, lama banget itu motor. Eee, dateng ke situ kan, waw, udah tua, bawain itu. Udah tau tuh, mukanya udah males kalo jemputin dia, karena udah sering kan. "Kenapa nih Bu, sakit perut lagi?" katanya, "heeh," katanya. <laughs>
Mmm, bener bener, sekarang malah jadi cerita favorit ya, maksudnya ceritain cerita lucu ke mana-mana. <laughs> Iya iya iya. Mmm, <chuckles> yang nomor 1. <laughs> <laughs> Juaranya. Oh. <laughs> Heeh. Oh. <laughs> Heeh, ada kejadian, gitu, mmm, mhm, mmm. Mmm, ya ampun, ampe hapal ya semua-semuanya, guru-gurunya. Kayaknya mungkin seluruh gurunya hapal ya, kepala sekolah gitu, Kak, mhm.
Aduh. Banyak sih. Mhm. Hafal, ketahuan tuh. Kan paling diingat. Heeh, jadi kalau pulang lagi ke sekolah pasti, i i "Oh, si ini ya!" Bukan ininya, bukan, apa, prestasinya heeh. Yang diingat bukan prestasinya. <coughs> Sakit perut, deh, yang diingat. <laughs>
Iya iya. <chuckles> Bukan prestasinya, ih. <laughs> Bukan itu. Heeh. <sighs> <laughs> Iya, ya m masnya aja sampai kayak masih kayak, apa sih, keinget betul, gitu. Sampai motornya, ininya, kisahnya, ampun, bek berkesan banget.
Mhm. Iya kan? Iya. Padahal tahun 90-an loh itu, Mbak. <chuckles> Ini udah dua ribu dua lima kan, masih inget. <chuckles> Tampangnya waktu dia sakit perut itu aku masih inget, baunya juga masih inget. <laughs>
Wow! Wow wow wow wow wow wow. Iya, ih. <gasps> Ya Allah, ih! <laughs> Membekas banget, ya. Ya ampun, aduh.
Iya. Aduh. Emang sih, kalau mules itu, waduh lucu banget sih. Gak gak bisa dilupain. <chuckles>
Iya nih, aku aku juga denger cerita Masnya tuh sampai capek, ketawa sendiri nih, aduh. <laughs> E seru banget soalnya, ya.
<laughs> Bayangin ekspresinya itu loh, waduh, gak gak bisa dilupain gitu, kayak ngocor, keringat dingin. <laughs>
Iya. <laughs> Wah.
Kalau no ngomongin nostalgia ya panjang banget ya, Mbak, ya. <laughs>
Bener bener bener bener. Mas, seru banget ya. Makasih udah berbagi cerita lucunya, gitu.
Aduh. Mhm. Iya. Makasih nih udah didengerin nih, Mbak, mmm, aduh. Semangat terus, Mbak, selamat sore! I
Iya, s saya sampai ketawa-tawa. Mhm, oke oke. Iya.

Hmm.
Heeh. Jadi ujung-ujungnya puyeng. Jam, eee, jam 12:00-an itu kan, udah selesai acara nikah itu, puyeng. Aku sama istriku puyeng, jadi gara-gara berdua belum makan. Heeh. Nah yang mules tuh pas resepsi kan, dari sore sampai malam itu. Waduh, capek banget sama mules itu. Untungnya udah minum obat. Aduh.
Iya. Oh enggak makan ya? Laper. <laughs> Kleyengan. <chuckles> Mhm. Ya ampun. Iya iya. Walah, aduh gak kebayang nih kalau enggak belum minum obat. "Ini pengantennya ditinggal mulu nih, <chuckles> sendirian ke toilet terus." <chuckles>
Mhm mhm. <laughs> Iya kan, jadi "Wah, ini mana nih pengantin," apa, "mempelai prianya kok hilang nih?" Rupanya di toilet gitu kan. <laughs> Aduh. Mhm mhm.
Oh, heeh. <laughs> Nongkrong di toilet terus ya. Oh ya ampun, se aku baru tau loh ternyata ada ya sampai segitunya, fenomenal banget gitu. Itu SJ, sampai terkenal. <laughs>
Heeh. <laughs> Iya iya biasanya terkenal banget sih kalau itu, ya selain tidur gitu kan, ya tidur biasa lah ya. Eek tuh pa kayaknya paling sering deh, sampai dijadiin candaan kan, eee, apa "Ingat bapak-bapak yang sekarang sukses, dulu pernah eek di celana," katanya. <laughs>
Iya iya iya. Iya iya. <laughs> Ya ampun, iya, ya ampun, sampai kayak gitu ya? Heeh. Berarti, kayaknya ceritanya turun menurun kali ya, maksudnya ke adik adik adik kelas. Oh, tiap generasi ada, ya am
Aduh, bener itu Mbak, heeh. Mhm mhm. Iya, kayaknya tiap generasi ada deh. Mhm, tiap generasi ada. Kayaknya adek adek aku juga pernah, soalnya aku sama adik aku tuh, satu sekolah mhm, cuma beda 6 tahun gitu, Mbak.
Heeh? Sekolah? Hmm.